Здравствуйте. <clicks tongue> А вот подскажите, м, что вы думаете, почему звезды шоу-бизнеса часто оказываются в скандалах?
Здравствуйте.
Наблюдайте такое?
Да. Да, наблюдаю такое. Но мне кажется, в где-то отчасти они специально это делают, потому что они так привлекают внимание, зарабатывают деньги. У них такая личность- привлекать внимание и скандалы это то, что очень легко привлекает внимание. Вот. А вы, <chuckles> а вы как думаете?
Да. Это правда. Ой, ну я думаю, что, э, помимо того, что они хотят привлекать внимание любым способом, да? Ну и они же на виду всегда, мне кажется. В принципе, их, э, часто замечают, часто их фотографируют. Ну, то есть, у них вот эта жизнь их личная, она очень на поверхности, очень публичная. Иногда им сложно что-то скрыть. Они может быть хотели что-то скрыть, но не, им не удаётся, например. Особенно, если очень популярный человек, например. Не знаю, вот, Джастин Бибер сейчас вон везде его в папарацци мучают, везде с-снимают, фотографируют.
Мгм. Да. Мгм. Да, согласна. Мгм. Да. <chuckles> Да, 100 %. Ну да, им сложно живётся, конечно. Эм, а, вот вы как думаете, они сами больше создают скандалы всё-таки, или это, они больше сами виноваты?
Ну. Как. Я думаю, что в зависимости от звёзд, например. Кто это конкретно. Мне кажется есть те, которые в принципе двигаются на вот этой истории хайпа какого-то, э, придумывают какие-то инфоповоды там, то разводы у них какие-то с кем-то, ну например, кто в парах, там, пишут. Вот. Э, создают эти, знаете, как кликбейты какие-то придумывают.
Мгм. Мгм. Мгм. Ага. Да, я понимаю.
Но мне кажется таким занимается больше, наверное, такие звезды, не знаю там, щас кого вспомнить из русскоязычных, там, какие-нибудь участники "Дома-2", которые всё едут на этой лошади, сдыхающей, и всё пытаются на ней дальше ехать. Ну знакомы вам, да, наверное, знаете? См шоу, шоу это помните, "Дом-2"?
М. <laughs> <chuckles> Ну да, да. Согласна. Ну да, я помню. Да, да. Понимаю. <inhales> А. Ну да, н
Там вот из известных. Боню, Боню помните? <laughs>
Мгм. Да, я помню. Но они щас все, там? И Ольга Бузова, кто там ещё это.
Ну Бузова-то певица. <laughs> Вызывает такие смешные чувства.
<chuckles> Да. Э, кто там в, м, как же зва Водонаева ещё, Водонаева?
Водонаева, да. Ну, вот, наверное из таких вот, кого я щас, кто наверное на слуху, остается до сих пор это Боня, Водонаева
Да. Да. Бородина ещё есть.
бар а, Бородина. Точно! Она ж ведущая была "Дома 2", Бородина и Бузова. Да, да. Не знаю, из муж мужчин кто там остался ещё известных. Не знаю, не знаю. Кстати, но Боня мне кажется постоянно какую-нибудь дичь выдает, там, в интернете. Э, щас вот. Э, слышали про нее последние новости, нет? <chuckles>
Мгм. М. <laughs> О да. Э, ну я видела, что она, м, сделала какую-то пластическую операцию, и потом. Ну я видела это ш что она пришла на шоу "Воля", и она только сделала эту пластическую операцию, и она туда говорит. И она пришла такая: "У меня, это, типо лицо ещё не не зажило полностью, но меня пригласили и в, я пришла". Пришла в чёрных очках. Да. <laughs> Да уж. Вот.
Ага, ага. <laughs> Так и не заморачивалась, да? Ну, а, она не так давно, м, же как она, м, поднялась, э, типа на Эверест. Во 2 раз она уже пыталась, это всё, подняться. Ну да-да и там щас такая спорная ситуация возле этого момента. <chuckles> Ну что, ну знаете, есть у неё значит цель какая-то. Вот, и очень много, а, возле этой истории, м, таких непонятных моментов. Э, те, кто специалисты, кто поднимался
А. Серьёзно? Ам, вот же ш её колбасит. <laughs> Мгм. Ага. Да. Ага.
они её как-то разоблачают и говорят, что она всё-таки не поднялась на вершину. Что на верш
Ага. Но это очень сложно подняться-то. Там же, я смотрела видео, там куча людей погибает. Там нужно стока тренироваться, стока денег вложить на тренировки и, э, купить это всё, э, как называется, equipment, чтобы залезть. Это там. И вообще, даже в принципе, чтобы тебе дали возможность туда пойти, там, это очень всё дорого.
Ну да. Ну да, да. Ну дорого-то понятно, э. Видимо тут <chuckles> Боня как-то эти деньги где-то находит.
Ну и сил надо, ну и тренироваться, <laughs> ну и тренирваться надо тоже много.
Вот, и спор вокруг фотографии, где она, вот, запечатлена, что там не видно ни вершину, что это вершина. И когда на вершину люди поднимаются, они там поднимаются в каких-то других, а, одеждах, потому что там очень холодно. То есть они в таких объёмных пуховиках, или в каких-то пуховых комбинезонах, а она фотографировалась в обычном. И очень спорно: дошла она всё-таки до вершины? К чему это? Ну, если ты не дошла, зачем ты об этом пишешь? Ну то есть тоже, видимо, она какого-то хайпа хотела. И ещё возмутилась, что её там какие-то альпинисты местные, там, наши, а, не поздравили с этим восхождением. Ну тоже. Сомнительная репутация, да? Согласитесь у неё?
Мгм. Да. Мгм. <laughs> Да. Мгм. Ага. <laughs> Ну да, у них, конечно, она очень любит. Да-да. Очень любит, видимо, внимание, уже любыми способами пытается привлечь.
Ну вот да, да. И поэтому здесь вот эти скандалы. Видите вот вот такая звезда как она, например. Ну, я не знаю, можно её назвать звездой, хотя если она
Мгм. Да, она же, по-моему, не певица, да? Она просто.
Нет, она не певица. Она просто как медийная. Ну, она какие-то раньше передачи, там, вела, помню. Э, там. Кто-то в
А, да? Окей. Я, кстати, её не так уж хорошо помню. Мне кажется, она вообще даже в "Доме-2" появилась как-то попозже, нет?
Ну она попозже была. Но она как бы, и, потом вела же на п телевидении какие-то передачи. Ну, она одно время, там, нормально как бы, э, вела помню какую-то даже передачу Cosmopolitan. Я не помню. Как будто бы да.
Окей. А. Окей. Ну, интересно, конечно. <inhales> Ну да. <chuckles> Ну явно.
Ну. Н но здесь она создает хайп, то есть потому что она уже ничем не популярна, и она какие-то и, вот, инфоповоды. Вот если мы отвечаем на этот вопрос, что вот "кто там виноват?"
Мгм. Да. М, да, ну вот как вот эти скандалы влияют на её карьеру? Я не знаю, если она, м. Ну наверное, да. Популярности добавляет. <laughs> Не, ну щас просто такое время, что ты можешь на "Ютубе" сделать канал, да, если у тебя есть какое-то, ну, имя, что-то интересное ты делаешь, э, а интересное, оно, вот, может быть очень даже спорное, да? И сразу у тя будут пос подписчики и к соответственно, м, э, <laughs> можно сделать вообще какую-нибудь дичь и, ну. Ну вот.
Так а в чём её карьера? <laughs> А тут вопрос. Ну я соглашусь, да. Ну так. Да. Это правда. <chuckles> Ну так они и делают, мне кажется. А в принципе, она же ещё и на "Инстаграме", там, рекламу какую-то продает, зарабатывает, там, свои какие-то у неё ещё бренды есть, то кепки там, то ещё что-то. В принципе, главное быть на слуху, я так понимаю. Неважно в каком контексте, в принципе.
А. Ну. Мгм. Ну да. Да. Но это, конечно, нужно быть особенным человеком. Вот я не не. Я бы ну не согласилась бы вот так, вот прямо свой образ, э, продавать, э, так, э, задёшево. Ну как бы понятно, что это за деньги, но как бы это же всё-таки как бы ты. <chuckles>
<laughs> Я соглашусь. Ну, слушайте. Ну вот видите, у них нету каких-то вот этих ограничителей, каких-то барьеров. Мне кажется они вообще не переживают. И я просто думаю
М-да. Да. М, наверное, после "Дома-2", наверное, им уже не важно. <chuckles>
я просто дум <chuckles> ну может быть, да. Мне кажется там столько хейта сыпется, но помимо того, что хороших каких-то вещей, а, и, мне кажется они вот из той области что собака лает, а караван идёт. То есть им всё равно. У них есть цель, и они к ней двигаются.
<laughs> Ну естественно. Да. М. Да, ну просто какая цель, да? Ну, не знаю. Всё-таки репутация- это такое дело.
Ну есть-то примеры, когда скандалы не очень хорошо влияют, там, на карьеру. Если мы берем, например, известные какие-то случаи, взять мировых звёзд.
Мгм. Мгм.
Там, я не знаю, взять он того же Кевина Спейси, да, когда там были скандалы, и его вообще отменили везде, не
М. А, отменили, да. Вот этот, э, да.
И нигде он не снимался. Но его, вроде как, полностью оправдали на сегодняшний момент. И он вроде как возвращается в карьеру. Но это тоже.
Мгм. Хм. Да в но я вот, я помню только, что его отменили. А что что с ним случилось? Он там, э, обижал кого-то?
Мгм. А, ему предн м, я не знаю, бежал он куда-то или нет, ему предлагали д ему в, ой, не предлагали- ему вменяли домогательства. Что он домогался, там.
А. Ну обижал, я имею ввиду. Окей. Понятно. Понятно.
Да, да, да. И, э, вроде как не доказали это. Но тем не менее у него карьера-то приостановилась. Видите как, на него это не очень хорошо повлияло, там. У Джонни Деппа такая же история была, да, что он тоже не снимался сколько времени.
М, ть Ну да. Да. Да. Мгм. Да. Да, ну да. Получается по-разному может бы скандалы влиять на карьеру. Я знаю, что там у них целый маркетинговый, как бы, м. Да. Антикризисная, там, команда, которая пытается их имидж, э, поменять, э, и как все те же ситуации, они могут выставить по-разному. Я щас, э, ну. Щас же вот этот скандал с этой, э, Лайвли и ба и Бальдони.
Антикризисный этот есть. С кем? Мгм, мгм.
А, которые ф ф а как её зовут? Б Блейк Лайвли, да? И и Бальдони, вот. И они постоянно ту же самую историю, у обоих очень сильные маркетинговые кампании, и я вначале думала так, потом так, и каждый раз, когда новое и видишь уже даже, что, ну, у них у обоих сильные кампании, и ты видишь, что сначала
Мгм, мгм, мгм. Ага. Интересно. Ну то есть за них всё уже, там, придумывают, да, полностью стратегию, у да, как, э, двигаться. Масс-медиа.
Да. Они берут их видео и как-то объясняют, э, ставят под таким углом, что вот этот человек прав, а второй совсем не прав. А вот это вот, и я думаю: "100 % Так и есть. Он там её об обижал на съёмках. Э, какой же плохой человек!" Потом на следующий день смотришь опять "Инстаграм": он герой, он она, да, что-то типа она его, там, как-то там, что-то, короче подставила. Это был его фильм, она там. И короче каждый день ты заходишь: то с одной стороны, то с другой, то с одной, то с другой. И, блин, я уже не знаю. <laughs>
Ага. А. Ничё себе. <chuckles> <chuckles> А там уже с другой стороны, да? То то на одной стороне, да, то одного поддержишь, то второго. И не знаешь, кому кому из них довериться, да. <chuckles>
Да, да. Поэтому щас вот эти вот маркетинговые машины, м, очень играют с нашим мнением.
А кстати, вот если посмотреть на вот эти истории, да, ш ш скандалов в шоу-бизнесе, есть ли примеры звёзд, которые смогли выйти из скандала и стать ещё более успешными? Что им в этом помогло? Есть какие-то у вас примеры?
Вот. Ага. М. Ну я вот, у меня щас сразу Дженнифер Лопес в уме возникает, потому что.
Мгм. А Дженнифер Лопес, ф ф в каком скандале, э, с мужем со своим последним, да, получается?
М. Ну, вот, доп ну, вот, самый последний скандал, то есть с её мужем, и вообще у неё и фильм провалился. То есть, у неё, по сути, вот, последнее её, такое большое вложение. Она сделала фильм про её люб м, возвращение любви с, э, Беном Аффлеком. И п и основываясь на этом фильме, она сделала концерт. И как только она эта штуки запустила, они ра, э, они развелись. Вот. И её
Ага. А! О, интересно. М. Вот оно что! Ничё себе.
Да, тур там, даже по по билетам не выкупился, она отменила тур. Вот.
Ну а сейчас у неё получается всё хорошо? То есть её никак, там.
Я ну я не знаю, как другие её воспринимают, но я, вот, её всё равно воспринимаю как супер. Как я смотрю её "Инстаграм", да.
Мгм. А я видела у неё рекламу сейчас, что она сейчас будет выступать. А, вот как Кристина Агилера выступает щас в с э, в Лас-Вегасе. Какое-то у неё шоу, да, своё, которое она повторяет? И Дженнифер Лопес с таким же шоу будет выступать, там же, базироваться в Лас-Вегасе.
Ага. М. Ага. Но это я не слышала.
Это какой-то новый уровень, я так понимаю, звёзд. Вот я знаю, что группа U2- они постоянно в этой сфере выступают, и выступают на, э, регулярной основе. Кстати, это какой-то такой новый с способ. Я такого ну не видела, да, чтобы артист выступал всегда в одном месте. Это какой-то новый уровень. А у меня знаете кто вспомнился? Вот как раз таки опять "Дом-2" вспомним. Бузова, Бузова, кстати.
М. М. М. Да. Да, кто? <laughs> О, ну это конечно да, это мастер для скандала.
Там же был скандальный развод, с этим её футболистом. Этим, "Колченогим" его называют. Вот, и она же, ну, она же после этого стала, кстати, певицей то, ну. Ей это прям сильно, мне кажется, в карьере помогло. Она вообще прям взлетела. И она до сих пор, там, и пользуется популярностью, и люди на концерты к ней ходят. Ну ей прям это, м, вот это вот развод, вот этот скандальный, ей вообще на пользу пошёл, прям сильно.
Да, да. <laughs> Мгм. Ну да. Ну да. сто процентов. Мгм. Ну, в плане карьеры, конечно, да. Ну, вот, да. Мне кажется, всё-таки вот такие личности сильные, их их видно тоже, что её они не просто непотопляемые какие-то, и на них скандалы, очень. Но опять же, может это маркетинг. <laughs> Да. Но хотя, мне кажется, в плане, э, не знаю, в России, мне кажется, маркетинг всё равно не так развит, чтобы из какого-то человека без характера, с понятно, что у Бузовой характер очень сильный.
С Мгм. Да, да. На, как как это, как с гуся вода, да? Ну нет, я здесь соглашусь. И мне кажется, знаете, это же вот такая история, а, там, развода она, ну как сказать? Её, Бузову, любили, там, ещё с "Дома-2". А, как вот девочку какую-то, ну и женщины просто, мне кажется у неё большая женская аудитория, которая её любит. А вот эти песни там, которые попадают в сердечко женщинам. Вот это вот всё мне кажется очень. Я нет, нет, нет, нет. Я.
Мгм. Мгм. Ага. Да? Э, а, а вы лю ну в-вы из тех, э, не не нет, я вот кстати, тоже, я ей как бы, я её уважаю из-за того, что она такое сделала, но, я, н ну я попсу могу послушать, но вот как-то она, я не знаю, она больше как человек привлекает внимание, но её творчество. Я удивляюсь, что действительно столько людей, хотя с кем не поговоришь, я как бы: "Не, не, а вот чё-то не то". А столько, э, всё равно публики с собирает.
Я тоже уважаю. Я вообще попсу не люблю. <laughs> Мгм. Не, не. У меня прям есть знакомые, которые любят, которые и песни слушали. Да. Но это как бы не то, чтобы там мои друзья близкие. Это коллеги, там, по работе. И, вот, определённый склад вот девчонок. Они прям любят вот эти все песни. Под них пляшут постоянно. Я, конечно, не понимаю этого, но с другой стороны, понимаю. Ну понятно, что Бузова это не одна сделала всё. Что у неё там есть и продюсер, и тому подобное. Но они всё равно. То есть это был скандал, да? Такой вот, их развод, там же столько грязи всякой лилось с 2 сторон. Он на неё, она на него. Они ещё такой идеальной парой были до этого. Ну как позиционировали себя, а потом- хоп! Бузова, получается, из этой с ситуации вышла, как бы, на коне. То есть где он там... Он нигде не играет щас по-моему в футбол-то.
Серьезно? М. Ок. Мгм. Ага. Ну да. Мгм. Да. Ну понятно. Да. Понятно. Мгм. Конечно. Мгм. Да, ну он женился, и у него дети туда. <laughs>
Ну и что? Это что успех что ли? Слушай.
Это наугад, вот. Я вот думаю, может это её тоже ранит, но в любом случае карьеру она хорошую сделала.
Не знаю. Я смотрю, как бы н на него, как они там с его женой какие-то то видео там записывают. Я смотрю, мне аж стыдно, думаю: "Лучше бы вы, там, где-то спрятались". Несмотря на то, что не фанат Бузовой, Бузова мне это с в этой ситуации больше импонирует.
Мгм. <laughs> Окей. Мгм. Ну да, конечно. Мне тоже. Да.
Вот. Но согл вот согласитесь, да? Как как по-разному могут скандалы выйти для разных звёзд. Очень интересно.
Да вот, м, да интересно мы обсудили. Получается всё таки зависит от силы личности, а. Ну маркетинг конечно тоже влияет, но всё таки мне кажется. Да.
Да. Конечно. Ну и от человека, и от самого скандала. Какой скандал был? Тоже зависит, мне кажется. Ну спасибо. До свид.
Мгм. Да. Ну спасибо. Было интересно.